Certo, verissimo, guarda purtroppo è una situazione abbastanza, uhm, complicata perché il telefono entra comple e il social, in in generale, entra completamente nel nel tuo cervello e magari, uhm, ti fa perdere fondamentalmente la cognizione, uhm, del tempo. Volevo farti magari, mhmm, l'ultima, uhm, domanda: hai già provato in qualche modo a porre, mhmm, rimedio, ecco, a questo uso magari sproporzionato del del telefono o, mhmm, magari, mhmm, ad esempio mettendo il telefono lontano da dove sei?
Sì, ho provato questo metodo. Uhm, funziona se, uhm, non faccio i sonnellini contemporaneamente al mio bambino, perché lui mi si addormenta solo con la musica, adesso. Va giù che è un piacere una volta fatto, ma ha sempre bisogno di sentire la musica quindi ho bisogno di avere lì il telefono che mi suona la musica <chuckles> così quello mi va nanna, e poi posso dormire anch'io. Il problema è che poi il telefono è lì, e magari sono già nel letto, sono lì, mi impigrisco, eh, quindi ho provato a mettere dei timer sulle app. Quello ha funzionato finché non ho visto una cosa interessante all'ultimo minuto. <chuckles> Ecco, ma anche lì, ecco, queste cose sono a accadono nel momento in cui sono molto stressata, e, uhm, quindi magari se c'è un giorno che spengo la musica, mi giro dall'altra parte e parto come se non fossi più su questa Terra, e nei giorni che invece magari ho i pensieri, ho: "Ah sì, devo fare queste 150 cose prima di, uhm, stasera, prima di domani, uhm, di cui metà me le dimenticherò sicuramente", eh, quindi questo è, ehm, un po' il momento in cui sono più portata a fare queste cose. Oppure non so, se ho avuto una giornata pesante al lavoro o se, ehm, c'è stato qualcosa, mhmm
<chuckles> Okay. Certo. <chuckles> Mh. <giggles> Mh, okay. Mh. <chuckles>
eh, come un'altra cosa che si è accumulata ultimamente di personale un pochino, uhm, brutta insieme al lavoro, uhm, questo sicuramente è il momento in cui mi butto sui social per non n io dico per riposarmi, ma non è riposo, è solo chiusura delle porte <chuckles> a ai pensieri per un momento.
Mh, okay. Mh, capisco. Non pensare. Certo, certo. Mh.